Sì. Infatti per quello. M
Però sì, anche quello, anche se non è un'esperienz cioè nel senso giocare online, o giocare con qualche con la Play Station, ci gioco ancora, no non tantissimo un pochino, però non fa parte, ehm, rispetto alle altre cose di un'esperienza che, boh, sento nostalgia, comunque rifarei in qualche modo. L la rifaccio in modi diversi, con giochi diversi attualmente, però, non ho quella, uhm, sensazione di dire: "Ah che bello quando giocavamo magari in cortile insieme!" Mhmm, ho più ricordi sulle attività, mhmm, <clicks tongue> pratiche. Cioè, uhm, id il gioco nel senso di, che ne so io, nascondino secondo me dava di più che non questo questo giocare online.
Mh. Mh-mh. Mh-mh. Mh. Mh. Sì. Ah! Okay. Sì sì. Ah! Sì, sì, sì, sì, infatti hai ragione. Sì è vero così. Però sì per la Play Station ormai io ho iniziato dalla prima fino a oggi c che ho, ehm, la Play Station 5 e quindi io sì perché è una cosa che son sempre legato soprattutto anche con amici, dove giochiamo insieme FIFA. Infatti adesso io, uhm, s mi sto preparando per FIFA do uhm, 2026, cioè il gioco nuovo.
Mh-mh. Sì, no, no, ma esatto, cioè ci sta, ma non ehm, come esperienza anche da rifare adesso, però non ho nostalgia. Non so come dire.
Mh. Mh-mh.
Che che anch'io oggi gioco ancora, mhmm, ma però, boh. <sucks teeth> Non lo so, o ha una priorità dive diversa.
Sì bravo, ma sì, ma tu hai detto bene, bravo. P sì, perché hai ha hai proprio affermato la nostalgia, perché è così alla fine, giusto.
Dai! Comunque di vabbè comunque in generale di mhmm, ricordi, tutto quello che
Sì, è vero, è vero. Una cosa che hai sempre vissuto con me nel tempo? Quando guardavamo, anche tu forse lo guardavi, ma t ti ricordi del cartone animato di Ken Shiro, l'Hokuto Shinken? Ste cose? Ah! Tu non guardavi cartoni allora?
Mh-mh. N no. No No, no, ne guardavo, tipo Dragon Ball l'ho visto tutto, però, mhmm, secondo me di nuovo su quelli siamo vabbè comunque in generale i cartoni di nuovo ha ha hanno, uhm, quell'aspetto di nostalgia sì, nel senso che adesso rivederli forse è ridicolo, però ripensarci, cioè perlomeno Dragon Ball, boh, ha perso molto. All'epoca era un'esperienza bellissima, quindi come sensazione la rifarei.
Ah Okay. Ah! Okay. Mh. Mh-mh.
Ciao.

Tutto bene, tutto bene. Ero qui a fare un po' di scrolling col telefono, so' andato a a rinfrescarmi delle foto vecchie, e v oggi, stavo un po' riflettendo sui ricordi. Hai magari qualche, non so, ricordo particolare, o qualche esperienza, che ti piacerebbe rivivere?
Sì. Sì. Sì, bravo. Ti ti dico la verità, guarda, sì, ovviamente ricordi tutti ne abbiamo, di brutto e tantissimi anche.
Mh-mh.
E e in effetti, se tu mi chiedi, e magari v vorresti tornare per cambiare qualcosa, ti dico: "Ovviamente sì". Tante cose, non solo 1 cosa. Sì. Sì, veramente io, ho fatto tanti sbagli nella vita, o magari scelte sbagliate.
Okay, ne hai 1 specifico? Vabbè, ma quello tutti. <chuckles>
Tipo, sì, vorrei tornare veramente per poter cambiare certe cose drastiche, proprio. Che, magari mi cambieranno la vita perché, magari, ho fatto 1 scelta sbagliata, tipo 10 anni fa, che, mi ha lasciato un segno.
Okay, ma a sono eventi specifici, o parli in generale?
"Tipo?" Beh, te lo dico tranquillamente. Tipo, se tonno 10 anni fa, non mi risposerei.
Okay.
Per questo di' qualcosa! <chuckles> Ti giuro, ti giuro, parlo sul serio guarda, se torno indietro vi veramente, lo sballo della mia vita. <sighs>
Vabbè, ma quello è un è una cosa ehm, abbas che si dice spesso, però secondo me, se tornassi 10 anni fa, ti risposeresti, cioè, sul momento, m c'era un insieme di cose, che ti ha portato a
Eh. Ehm, o magari o magari la pr no, m sì, hai fatto sì, hai fatto una bella domanda comunque. Sì, io magari va bene, mi risposo e tutto, però non con la stessa persona, incenso, scelgo bene.
Sì, quello ci sta in generale, però
Hai capito? Sì, sì scelgo be va bene, perché infatti io in quel periodo mi volevo sposare, va bene Allora?
Ah, avevi proprio questo desiderio in generale. Okay.
Sì, sì, sì, sì, uhm, era bello, mi piaceva, è una cosa seria, famiglia, bellissima, no? Però, se tonno veramente, ti assicuro che scelgo bene. E, vado molto cauto, con calma, conosco bene lei, prima, di prendere questo passo.
Mh-mh.

Eh sì, ci sta. Poi allora diciamo che in 10 anni una persona cambia anche molto. Quindi quello che hai conosciuto 10 anni fa uhm, come persona, non è detto che sia la stessa che uhm, dopo 10 anni hai sposato. Nel senso
Sì. E infa
cambiamo tutti, nel senso sei cambiato anche tu, mhmm quindi, ci sta che dopo un tot di tempo uno non abbia magari più tutta questa affinità che pensava di avere all'inizio. Sì <chuckles> Le relazioni sono
Sì, hai ragione. Sì. Giusto brav ah infatti, sì hai ragione. Adesso sento che sto ragionando in una maniera diversa. Sì bravo, sono più molto maturo.
Sì, esatto, anche anche solamente sulla, ehm esperienza, uno ha poi un bagaglio molto più grande e avrà una serie di comportamenti che all'inizio potevo dirti: "Okay, mi stanno bene," adesso giustamente dici: "No, que questo tipo di comportamento, questo tipo di principi non non mi appartiene, non mi piace che tu ti comporti così." E saperlo ora, ehm, ti aiuta per le relazioni future. Effettivamente se uno potesse cambiare quelle del passato. <giggles>
Mh-mh. Sì. Mh-mh. Giu <chuckles> Hai ragione, sì. Infatti
Sarebbe bello. Però
Anche, me questa è una delle cose, eh. Ci sono anche altre cose anche familiari, tante cose, veramente io spero, ovviamente peccato, però io ne nel frattempo credo nel destino. Quindi, so bene che il destino o a è assegnato così e e non si può fare nulla. Hai capito? Io io vorrei cambiare, magari, però chissà, chissà anche cambiando si poteva ar arrivare ehm, alla stessa fermata, perché a alla fine, cioè, come hai detto te, deve esserci affinità, cioè, a anche co con se stessi, perché dobbiamo accettare, cioè, nel senso è destino ragazzi, cioè
non si può. Mh-mh. Ehm sì. Sì, sì, certo.